Ừm, bạn ơi, không biết hiện tại là, ờ, bạn có phải là làm một cái việc gì đó nhưng mà cần sự cảm hứng hông? Vì nếu như trong cái trường hợp mà, ờ, bạn không có cảm hứng á, thì làm thế nào bạn duy trì được kỷ luật ha?
Ừm, hồi trước thì mình gặp, ờm, khá nhiều vấn đề khi mà mình, ờ, làm việc, tại vì mình, ờ, hay bị hyper, cái mood của mình nó tăng lên thì lúc đó mình rất là nhiều động lực để lúc đó mình làm công việc. Ờm.
À, vậy là bạn là một cái người là cũng thiên về cảm xúc khi làm việc, đúng không nè?
Đúng rồi. Thì, ờ
Ừm.
Ờm, mình có một lần là, ờ, mình đã ừm, hồi hồi khi mà mình còn đi học á, thì, ờ, ừm, hay được nghe về chuyện đọc sách, thói quen đọc sách. Ờ, lúc đầu thì mình rất đúng.
Ừm, ừm. À, mấy cái thói quen tốt nè, ừm.
Rồi. Thì mình nghĩ là nó rất là ổn cho tới khi mà mình, ờ, đọc và cảm thấy hơi chán với cái phần nội dung
À. Vậy hả? Ừm. Vậy bạn nghĩ cái việc mà bạn chán đó đó, là do cái nội dung cuốn sách nó bị chán, hay là do bạn không có cảm hứng để bạn duy trì cá kỷ luật đọc sách ấy?
Ờm. Tại vì mình có thử đối với một vài cuốn sách khác thì, à, nó vẫn xảy ra tương tự, nên mình nghĩ nó sẽ thiên mình mất cảm hứng hơn.
Ừm. Ấy chà! Vậy thì khi cái cảm hứng mà vụt tắt đó bạn, thì bạn thường làm gì đầu tiên để mà bạn đọc, hay là lúc đó là bạn, ừm, bỏ qua một bên rồi bạn đợi khi nào có hứng rồi mới đọc?
Ờ. Hồi lúc đầu thì mình, ờ, ừm, tài lần s hồi lúc đầu thì mình vẫn là, kiểu, bỏ luôn, nhưng mà sau đó mình thử lại một cách tương tự.
Ừm, ô kê. Ừm. Vậy cái lần sau nó có khá hơn hông bạn? Bạn đã làm một cái điều gì khác biệt để mà lần sau bạn đọc vô á bạn nó vô đầu hơn?
Ừm. Có, a, đi tìm một vài cái phương pháp để, à, giúp mình không còn cần động lực, ờ, ở bên ngoài nữa hoặc là động lực nội tại nữa.
Ưm, ừm. Ừm, hay quá! Ừm, đó là phương pháp gì ha? Cho mình biết với nè.
Thì, ờ, mình có áp dụng một vài phương pháp nha, mình sẽ kể cái phương pháp đầu tiên đi ha. Ờ.
Ô kê, ô kê.
Đó là cái việc mà mình, à, mình làm từ bắt đầu từ 1 phút hoặc là 2 phút, cái nguyên tắc 1 phút mà ừm.
Ừm, nghe nghe có vẻ nó hơi, ưm, sao ta, gọi là, hơi ít nhỉ? Là không biết cụ thể cái nguyên tắc này được áp dụng như thế nào? Vì nghe nó cũng khá là thú vị nha.
À. Đúng rồi, tại vì cái nguyên tắc này là do một cái, a, giáo sư người Nhật, ờ, ông đã phát minh ra đó bạn.
Ừm, ừm, ừm. Chà, nghe đây là thấy cũng có nguồn đàng hoàng rồi đó, cũng uy tín á.
Thì, à À. Thì, à, cái, a, cái phần, ờ, nguyên tắc của mình thì, à, nó sẽ cách áp dụng, tức là cái việc mà khi mà mình tách nó ra thành các phần nhỏ thì mình sẽ dễ làm hơn.
Ừm, ừm. Ô, thì ra là vậy! Ừm. Nhưng mà nó có gắn liền gì với cái con số 1 phút, 2 phút hông bạn?
Ừm, có, tại vì 1 phút bạn cảm thấy cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh và mình sẽ có đủ mình sẽ không có bị cảm thấy quá phiền hoặc là quá mệt mỏi, quá chán chường khi mà chúng ta, ờm
Ừm, ừm. Ừm, cũng đúng ha, 1 phút thực sự rất là nhanh.
Thì, ờ, mình sẽ bớt được cái cảm giác chán nản nè, là nó nói cho mình được là mình đã hoàn thành công việc đó rồi.
Ừm. Ô, vậy hả? Vậy không lẽ những cái lúc đầu để mà duy trì cái kỷ luật này nè, mà hông có cảm hứng là hông lẽ bạn cứ đọc sách 1 phút, rồi 2 phút vậy thôi á hả?
Ờ, tức là chúng ta có thể dành ra 1 phút bất kể khi nào mà chúng ta cảm thấy sẵn sàng. Có thể trong ngày đó là nhiều lần 1 phút chẳng hạn.
Ừm. À, hiểu rồi, hiểu rồi, tức là bạn cộng dồn vào, đúng hông? Như vậy nó sẽ mang cho bạn cái cảm giác là không có bị ép buộc ngồi quá lâu làm một cái việc mà không có cảm hứng, đúng hông nè?
Đúng rồi, nhưng mà thông thường á, thì chúng sẽ có mình sẽ có cái xu hướng đó là mình đọc hết luôn nguyên chương nguyên cái chương đó thì tầm khoảng 5 đến 10 phút, trước đây thì là 1 phút.
Ừm. Ồ, cũng được, ưm, cũng hợp lý ha, 5 đến 10 phút cũng hông phải là một cái thời gian gì quá là dài. Vậy bạn thấy là từ khi bạn áp dụng cái cách là cứ chậm chậm vậy đó rồi, ờ, từ từ tiến bước á, thì bạn có thấy là cái cảm hứng của bạn nó được cải thiến cải thiện rõ hơn hông?
Ờm, cái phần cải thiện á thì mình, ờ, thấy là có, tại vì mình đã hoàn thành được cái công việc đó và mình cảm thấy, à, ờ, giống như là nó có một cái phần thưởng sau khi mà mình đã đạt được, ừm, mình
<laughs> Ờ, nghe cũng hay quá ha! C cái cảm giác rất là hoàn thành luôn, chà, ừm. Vậy, à, sau đó đó bạn, để mà duy trì cái việc này và nâng cấp nó lên á, ừm, bạn có thử là tăng cái thời gian lên hông?
Ờ, có chứ bạn, ờ, thì thông thường là mình sẽ tăng mỗi 1 tuần mình sẽ tăng lên gấp đôi. <chuckles>
Wow! Có nhiều quá hông ta? Là bạn bạn hay hay là bạn cảm thấy là bạn bắt đầu thích cái việc đọc sách này rồi và cảm hứng nó đến một cách tự nhiên hơn?
Cũng có thể, nó có mình nghĩ nó cũng có thể là một cái nguyên nhân, ơ, chính dẫn đến cái việc là mình rất sẵn sàng với cái việc mà đọc nhiều hơn, tại vì mình đã quen với cái, a, hành vi đó rồi.
Ừm. Yeah. Ừm, rất là hay, kiểu là làm làm hoài, làm hoài, làm miết xong rồi tự nhiên cái cơ thể cũng quen dần với cái việc đó và sẽ không có cảm thấy là khó chịu khi mà phải bắt tay vào làm, đúng hông? Rất là hay luôn. Vậy cho mình hỏi đi, ừm, bạn có biết cái cách nào á để phân biệt được cái việc chỉ là đơn giản là hông có cảm hứng và cái việc là lúc đó cơ thể bạn nó đang bị kiệt sức hông bạn?
À, ờ, khi mà cơ thể mà mình kiệt sức thì nó sẽ có một vài cái dấu hiệu mà mình sẽ thấy rõ luôn, ví dụ như là mất ngủ.
Ừm. Ừm, nhưng ha.
Ví dụ như mình cảm thấy, ơ, chán ăn nè, hoặc là cái việc mà mình cảm thấy bị người á, mà nó kéo dài hàng ngày, nhiều ngày liên tục.
Wow! Ừm. Vậy là những cái dấu hiệu đến từ cái phần sức khỏe là sẽ báo hiệu là đang bị kiệt sức, đúng hông nè?
Ừm, đúng rồi, còn cái cái việc mà mình kiệt sức, thì cái việc đó chúng ta cần nghỉ ngơi và chúng ta có thể đi kiểm tra sức khỏe. Ờm, còn mất cảm hứng là chúng ta cảm thấy không muốn làm công việc đó, nhưng mà chúng ta có có sức để làm những công việc khác nha. Nó sẽ hơi khác một xíu.
Ừm. Ờ, những cái, a, cảm hứng thích hợp. Ừm. Hay quá! À, mình hiểu rồi, tức là cái mấu chốt ở đây là hổng có hứng nhưng mà vẫn có sức, còn cái kia á là vừa hổng có hứng mà hông cũng kiệt sức luôn, cho nên là một cái cách phân biệt rất là dễ dàng. Vậy thì không biết là khi nào thì nên ép bản thân tiếp tục và khi nào thì bạn nghĩ là nên dừng lại một một chút để mà thở, sống chậm lại á?
Ừm. Ờ. Mình nghĩ là cơ thể chúng ta rất là hay, chúng ta có những cái tín hiệu mà cơ thể nó muốn báo cho mình biết bằng cách này hoặc cách khác. Thì, ờ, khi mà cơ lên tiếng rồi thì chúng ta có thể dừng lại một chút để nghỉ ngơi, còn không thì chúng ta có thể nếu mà chúng ta vẫn cảm giác như là mình đang hơi không thích cái này và mình đang, ờ, bị mất so với cái cái nhiệt huyết lúc ban đầu á, thì nó đã bị mất cái lửa đó mất, ừm.
<chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu, mất lửa. Ừm.
Ừm, thì, ờ, đó, mình sẽ vẫn tiếp tục.
Ừm. À, rồi, rồi, cái này là một cái cách mà để biết được khi nào nên tiếp tục và khi nào, gọi là, cần, ờ, d dừng lại. Một cách rất là hay, tức là nó sẽ liên quan về cái lửa cũng như là cái sức khỏe thật sự, đúng hông? Vậy trong cái trường hợp bạn bị kiệt sức đi, ví dụ vì công việc hay là vì một cái sự kiện đó trong ngày mà bạn không còn sức để đọc sách nữa, thì lúc đó bạn có, gọi là, thiên hướng bạn chuyển sang một cái hoạt động nào khác để mà bạn hồi phục cái sức khỏe của bạn trước hông?
Ờm, nếu như mà mình mệt về, à, vật lý đi ha, ừm, thì, à, mình nghĩ là mình nên nghỉ ngơi, nằm xuống khoảng 15 phút. Ờ, hoặc là, ờ, có một vài cái hoạt động khá là hay khi mình mình vận động chân tay á, ví dụ như là mình dọn hàng, dọn phòng nè, vân vân, thì khi mà mình ra được một chút xíu mồ hôi, có một cái vận động một chút xíu, thì lúc đó sẽ khá là, ờm, khá là hữu ích, nó sẽ giúp cho
Ừm, ừm. Ừm. À, à. Ừm. Hình ổn hơn cho cái việc mà xây xây lại cảm xúc, đúng hông bạn? Cảm hứng, đúng hông?
Mình sẽ có thêm dopamine để chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, có thể làm việc tiếp.
À, hay quá. Ừm, ừm, vậy thà theo như bạn á, có vẻ như là cảm hứng vẫn có thể tạo ra được, đúng hông bạn? Như là bạn vừa mới tạo ra bằng cách là bạn vận động nè.
Ừm, cũng có thể, nhưng mà cái đó là, ờ, ừm, cái niềm vui trong cảm xúc của cơ thể vật lý thôi. Còn đối với cái công việc đó thì vẫn có thể là mình sẽ có một cái rào cản tâm lý là mình hơi chán đối với nó.
Ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, ừm. Vậy bạn có cái mẹo, hay là có cái tư duy, suy nghĩ như thế nào, để mà bẻ được cái rào cản tâm lý đó hông bạn? Tại vì cái này cũng nhiều bạn gặp phải lắm nè, muốn thay đổi, muốn vận động, muốn đọc sách, muốn, à, học ngôn ngữ, nhưng mà lại không có cảm hứng á bạn.
À, thực ra là mình còn có một vài cái thứ tác nhân bên ngoài chúng ta có thể loại bỏ đi á bạn.
Ừm, ừm.
Ờ, ví dụ như là có những cái cám dỗ từ, ờ, thông tin, ừm, tin nhắn của điện thoại nè, hoặc là, ờ, mình có những cái, ờ, những cái, ờ, phần mà mình hay bị distract. Ví dụ như là mình, ờ, mình hay sao nhãng, bởi vì, ờ, mình thấy một cái nguồn thông tin nào đó ở xung quanh mình, mình ở một cái môi
Đúng rồi nè. À! Dễ bị sao nhãng, đúng rồi.
Ví dụ như mình đang nằm
Ừm, vậy làm thế nào để mà né né cái sao nhãng đó bạn ha? Bạn đã từng áp dụng những cách nào và đã thành công chưa?
À, mình, ờ, cái việc mà mình làm là mình sẽ lúc mà mình chuẩn bị làm sau, rồi mình làm việc, ờ, tập trung á, thì mình sẽ đem những cái phần này đem đi loại bỏ hết, để ít nhất
Ừm, là ngay từ đầu.
Ưm, đúng rồi, mình sẽ cam kết với lại cái, a, cái nguyên nguyên tắc của mình là mình làm trong 1 phút, 2 phút gì đó, thì mình sẽ loại những
Ừm, ừm. Ừm, rất là hay luôn. Ừm, chà chà. Vậy thì, à, sau khi mà bạn loại bỏ mấy cái tác nhân gây xao nhãng này đó bạn, bạn cảm thấy là cái việc duy trì kỷ luật khi mà không có cảm hứng nó có dễ dàng hơn không khi mà loại bỏ mấy người bạn xấu này?
À. Ờm, nó khá là dễ dàng, ờ, đối với mình, tại vì, ờ, ờm, bạn biết là, ừm, bình thường chúng ta sẽ có một vài cái hoạt động để làm thôi. Và
Ưm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, vòng qua vòng lại cũng nhiều đó. <chuckles>
và khi mà chúng ta đã loại bớt rồi thì cái sự lựa chọn của chúng ta nó sẽ gom lại một cái cụm, ừm, thì, ừm, không có quá nhiều cái, ơ, sự lựa chọn nữa.
Ừm, thì rất là hợp lý đó, rất thuyết phục nha. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Tức là, kiểu như, mà cần phải tập trung vào cái việc gì đó, cái việc mà loại bỏ những cái, a, dư thừa, râu ria ra xung quanh sẽ khiến cho bản thân không còn lựa chọn nào khác và phải tập trung vào cái việc duy nhất đó, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, mình nghĩ vậy á.
Ừm. Kê. Không biết là, ờ, đối với cái việc đọc sách đi hay là cái việc mà, ờ, bạn phải làm việc đi trong một cái, ưm, gọi là, một cái trạng thái bình thường đi nó không không phải là quá là có hứng, nhưng mà cũng hông phải tới nỗi là mất hết hứng thì bạn có sử dụng những cái nghi thức nào đi kèm để cho bạn tăng cái cảm hứng hông? Ví dụ như là bạn uống cà phê, bạn nghe nhạc, hay là hít thở gì đó hông?
À, tăng cảm hứng. Thì, ờ, đối với mình cái việc ví dụ như mình đi học á, mình có thực hiện tips, ờm, riêng đối với bản bản thân mình mình khá là thích Calligraphy mình rất là thích trang trí, a, những cái cuốn sổ cho nó đẹp. Thì, ờ
Ừm, ừm. Ừm. À, kiểu, hình thức, đúng hông? Cũng hơi hình thức một xíu, đúng hông? Cho nó xinh xinh, cho nó đẹp đẹp để mà có động lực hả bạn?
Thay vì là mình kêu là mình sẽ, ơ, ờ, dành thời gian ra để đi học bài môn này, thì mình sẽ dành thêm một khoảng thời gian trước đó để mình vô mình, ờ, mình trang trí cuốn sổ.
Ừm, nghe cũng rất thú vị nha.
Và nếu như mà mình đã trang trí được cái tựa hoặc là trang trí cái sổ nó đẹp rồi á, mà nó trống nguyên một cái phần ở dưới nó cũng hông được lắm, cho nên lúc đó mình mới bắt đầu đi để tiêu hết vô phần trống ở bên dưới.
Ừm, ừm. À, rồi. Hiểu rồi, cái này cũng là một cách mà đánh lừa bộ não của bạn, đúng hông? Thay vì bạn nói là ép bản thân đi học mà trong lúc hông có hứng thì bạn lại bằng cách tạo ra cảm hứng là bạn làm cái tựa đề này kia, bạn trang trí cho nó đẹp, cho nó xinh để khi mà ngồi vào bàn là tự nhiên tự giác bạn sẽ ra được những cái phần ở dưới trang trắng. đúng hông nè?
Thì mình nghĩ cái đó là ừm, thực ra sau này mình cũng có biết, đó là cái nguyên tắc là chúng ta sẽ gán một cái thứ mà mình không thích làm, vô cái thứ một một một một cái nhiệm vụ mà mình rất thích làm, để cho nó đi chung với
À, cũng hay quá ha. Ừm, ừm. Vậy ví dụ như với những cái cái nhiệm vụ mà bạn không thích làm luôn, mình ví dụ như chắc chắn cũng phải có một cái gì đó trong ngày bạn không thích làm, ví dụ như có những người họ không thích rửa chén, có những người họ lại không thích quét nhà, kiểu vậy đi, hông biết bạn có cái việc gì trong ngày mà bạn bắt buộc phải làm dù bạn không thích hông? Và lúc đó thì bạn xử lý như thế nào?
Một cái hoạt động trong ngày để mình suy nghĩ thử xem nha.
Ừm.
À. Thì theo mình thì có thể là đối với chuyện, ơ, quét nhà đi chẳng hạn.
<chuckles>
Thì thực ra, a
Không sao, không sao, nhiều người cũng không thích cái việc này cho lắm. <chuckles>
Mình mình thấy tại vì khi mà, ừm, mình mình làm việc lâu á, hoặc là mình ngồi lâu, thì mình muốn vận động một chút, thì, ờm, mình sẽ không có quá phản kháng với cái việc là mình phải đi, ơ, quét nhà, tại vì nó ra cái, ơ, ờm, cái năng lượng tốt cho mình, mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn sau khi mà mình làm cái đó.
Ừm, ừm. A. Ô kê, ô kê, tức là bạn vẫn nhận ra được một cái ý nghĩa từ cái việc mà bạn hoàn toàn không có cảm hứng là quét nhà và sau đó bạn sẽ cảm thấy là bản thân bạn làm cái việc đó một cách tự giác và nó nhẹ nhàng hơn, đúng hông?
Đúng rồi.
Ừm. Vậy có bao giờ bạn tự thưởng cho bản thân sau khi bạn đã hoàn thành một cái việc gì đó hông bạn? Sau khi bạn đã duy trì được cái sự kỷ luật á.
Ừm, hồi trước thì, ờ, mình hay, ơ, ví dụ như mình áp dụng phương pháp, ờm, mà học 25 phút của quả cà chua á, phương pháp quả cà chua, học 25 phút nghỉ 5 phút. <chuckles> Thì, ờ, mình cũng có, ờ, dành ra một cái khoảng thời gian nhỏ để, ờ, dành riêng cái thời gian đó để cho bản thân mình có thể, ơ, tự suy nghĩ lại, hoặc là tự, ơ, tìm kiếm một cái hoạt động, một cái một cái công việc gì đó để mà mình thích, mình muốn làm. Ví dụ như là mình muốn, ừm, coi phim gì đó, thì mình vẫn có thể dành một khoảng thời gian nhỏ để mình có thể, a, thưởng cho bản thân.
À, rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, nói chung là khoảng thời gian đó là bạn sẽ được tự do làm những gì bạn thích, đúng hông? Ừm, vậy thì sau khi bạn tự thưởng xong bạn quay lại bạn có thấy là bạn có cảm hứng với công việc hơn sau khi đã nhận cái phần thưởng đó hông?
Ờm, lúc đầu thì mình sẽ cảm thấy, ơ, nó chưa đủ. <laughs> Ừm.
À, chưa đủ hả, chưa đủ đô, ừm.
Có 5 phút thôi, ờ, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là, à, ừm, chúng ta cũng không có nên là đặt quá nặng về cái việc là, ờm, giải trí tại vì chúng ta thề sau đó thì mình sẽ thay đổi cái phương pháp giải trí, có một vài cái nó quá, ơm, quá, gọi là, bị, ờ nhá, ví dụ như là Facebook nè hoặc là, ờm, những trang xã hội.
Ừm. Ừm. À, cũng đúng. Ừm, ừm, ừm, chà, tính ra là bạn mặc dù là nghỉ ngơi nhưng mà cũng rất là khoa học ha. Vậy cho mình hỏi đi, ờ, với những cái bạn trẻ hiện tại đi vẫn chưa có biết cách duy trì kỷ luật khi mà hông có cảm hứng á, bạn nghĩ là nên làm gì để kỷ luật nó không có trở nên là áp lực á bạn?
Ờm, mình nghĩ là nên bắt đầu nhỏ, giống như cái phương pháp hồi nãy mình nói.
Ừm, ừm.
À, tức là mọi người có ý
Tức là nên bắt đầu những bước nhỏ thôi, ừm.
Đúng rồi, chúng ta nên bắt đầu từ, ờ, từ một một cái task rất nhỏ, ví dụ là 1 phút, sau đó chúng ta tăng dần lên là được.
Ừm. Ờ, ô kê, mình hiểu nha, chắc chắn là cái việc này sẽ rất là hữu ích và dễ làm chứ hổng có gây ra áp lực khi mà một bước mà muốn muốn đến đích luôn thì rất là khó luôn. Nên là mình rất cám ơn bạn hôm nay đã chia sẻ cho mình biết cách mà bạn duy trì kỷ luật khi mà hông có cảm hứng, những cái chia sẻ của bạn rất là sâu sắc và cũng thực tế luôn, nên một lần nữa mình cám ơn bạn rất nhiều về buổi trò chuyện hôm nay nha.
OK, cảm ơn bạn, chào bạn.
Ừm, hông có gì nha, tạm biệt bạn. Bye bye.
Bye bye.